Não, aconteceu sim, e e isso foi no momento que eu me mudei, né. Que eu vim morar fora do país e assim, eh, minha cabeça foi a mil em em várias outras eh eh eh, músicas, em em em vár em em várias outras coisas, né. Então, eu acabei me distanciando um pouco, da eh de escutar música, eh eh, brasileira, inclusive, não só do forró, porque eu estava tentando fazer uma imersão, eh, numa língua estrangeira, né, no inglês que, logo quando eu vim, eu comecei a estudar o inglês, eu já es iniciei lá, mas intensifiquei aqui.
Hum. Uhum. Uhum. Entendi.
Então, durante esse período, eu evitei não por não querer ouvir ou tal, mas é porque eu estava dando preferência para escutar mais músicas internacionais, mais músicas com letras em inglês, que me estimulavam, também a a a aprender, né, além de de estar curtindo e e relaxando em em uma música legal.
Uhum. Estava usando todas as oportunidades, né.
Exato. Então, depois desse período, que eu me senti um pouco mais seguro, que eu já comecei a falar, eh, e e já entender e olha que legal, eh, também em relação a isso, eu já escutava muitas músicas internacionais, mesmo morando no Brasil e não falando inglês
Uhum.
e com essa e essa imersão, né, em realmente aprender, em estudar, eh, como é gostoso, hoje em dia, escutar as músicas que eu conhecia antes só pela melodia e pelo ritmo, e hoje em dia entender a letra, sabe. Nossa, é uma sa uma satisfação pessoal incrível, assim. <laughs>
<laughs> Sim sim. <laughs> Ver a evolução, né, no no na forma de escutar e tudo mais. Mas, olha, não tentando te colocar num lugar um pouco complicado aqui, mas, também, depois de ter feito essa imersão e voltado a escutar as músicas brasileiras, você notou, assim, ou deu mais valor para música nacional? Ou tudo tem seu valor, assim, e não deu muita diferença no nos seus ouvidos, por exemplo?
É. Sim, totalmente. <laughs> Hã. Não, não, não deu muita diferença, eu continuei valorizando e foi bom, tipo, eh eh, e e eu amo, tipo, reencontrar uma música que eu escutei há muito tempo atrás, mas nem lembrava mais dela. Então, é muito bacana, então eu eu continuo sempre alimentando as minhas playlists e e sou uma pessoa ligada, eh, nisso, eh, por justamente porque é interessante, todos os ritmos são interessantes, por ser eclético, eu estou sempre conhecendo e não desprezo um ritmo ou outro. É mas lógico que, eu valorizo muito mais, eh, hoje em dia, né, com outra visão, as músicas que têm letra, que têm uma profundidade bacana, do que só o ritmo, sabe. Mas tem todo o seu momento, se eu estiver no carnaval, por exemplo, eu não quero nem saber de letra. <laughs> É só o o tambor mesmo. <laughs>
Uhum. Aham. Sei. Pois, pois.